Enggak Kak, nggak ada, dia itu baik banget orangnya dan sangat mengayomi gitu loh, kebapakan banget, sangat mengayomi. Sayanya yang sudah enggak kuat Kak. Maksud aku kan gini, 1, saya juga sudah eee, apa namanya, setiap kalau soal cinta, soal salah sayang itu mah kita berdua itu udah kayak le eee, magnet Kak. Sangat sayang, sang sangat ini banget gitu. Saya sudah pernah bilang heeh, waktu itu sudah mau bicara soal itu, yang ada aku nangis aja duluan pas teleponan. Dia terus bilang, "Kamu kenapa menangis?" "Enggak," aku langsung bicara hal yang lain. <chuckles>
Oh, enggak ada ya? Oke. Iya. <chuckles> Oh gitu ya, iya iya iya mema jadi wah, berat banget sih ya, heeh, betul.
Sampai dia parno gitu loh Kak heeh, sampai iya, sampai bikin dia parno, "Aduh ak saya tuh ketakutan sekali kalau kamu udah menangis," digituin. "Ada apa? Jangan-jangan ada, ada orang lain atau apa dalam hidup kamu?" aku bilang, "Aduh enggak ada!" aku langsung nangis Cina gitu Kak. <chuckles> Iya. <chuckles>
Oke, <chuckles> iya iya memang memang berat sih ya, kalau seperti itu ya, karena kan maju juga berat, mundur juga berat itu ya Kak ya. Betul memang, eee, pe perasaan Kakak nih memang, se eee, sulit juga ya buat kit buat dilanjutkan. Nah kal berarti Kakak sudah pernah juga ya untru upaya untuk ngomong gitu ya, eee, tapi tadi reaksinya, eee, enggak tahu dengan kondisi ter tersebut gitu loh. Nah, apa sih yang membuat Kakak nih khawatir gitu ya, tentang, eee, memutuskan untuk berpisah ini? Ada enggak tuh kekhawatiran usia, oh gitu.
Iya. Iya. Usia Kak, usia usia, heeh. Karena kan dia juga sudah bed beda. Saya ini beda 10 tahun usianya dengan suami saya. Kan kita semakin menua loh, heeh, dia semakin menua makin dan dia sudah dalam artian gini Kak, hidupnya itu sudah sta udah udah tetap, sudah stabil dulu gitu loh, sementara saya ini baru menata mau menata karir gitu loh Kak. Nah sekarang, s pas sudah mau kemarin itu ber bulan lalu, kami bertemu lagi gitu loh Kak, pas kan kami bertemunya itu seb setahun 2 kali Kak ya. Karena kan mahal juga biaya tiketnya, juga nggak mau adat saya orangnya nggak mau sekali membebani dia gitu loh Kak. Eee, nah setelah saya pas mau ketemu, eh dia baru ternyata cerita, dia terkena scam lagi Kak, masalah finansial habis tabungannya, duit pensiunannya. Oh saya tambah kasihan lihat dia, aku langsung bilang, "Enggak, aku enggak mau tinggalkan dia," kalau dulunya dia support system banget dengan saya. Apa pun dia lakukan gitu untuk saya, kecuali tinggal bersama itu yang dia enggak bisa lakukan. Oh malah aku enggak tambah enggak mau, ndak bisa lagi bicara tambah berat lagi Kak. Masa kok aku tega-tega banget gitu loh, dengan alasan itu gitu kan ya, jadinya bingung gitu loh. Apa alasan yang cocok ya? Kok ini, aduh ada aja gitu ininya, heeh, ada aja masalah-masalahnya yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah gitu. Iya gitu.
Oke. Betul betul betul. Iya iya iya. Oh gitu. Iya. Iya iya. Waduh. Betul betul betul. <chuckles> Ya, yang menghambat gitu ya, betul betul.

Nah, ka lalu, a ada nggak sih rencana Kakaknya, atau dengan Kakak kan tadi mau mengatakan untuk berpisah gitu ya, eee, nah seandainya gitu ya dengan, eee, tadi, oh iya diiyakan gitu sama suami. Ada nggak sih yang ingin dicapai dari, eee, proses ini? Gitu, dengan berpisahnya ini ada nggak, yang ingin dicapai sebenarnya secara pribadi?
Iya, heeh. Iyap. Iyap, secara pribadi ya p saya pengen si yang real-lah, maksud saya suami yang real yang tinggal bersama gitu loh, Kak. Masa masa iya, kan kita juga namanya suami istri ya pengen tinggal bersama lah Kak, masa juga orang mau dipeluk secara kata-kata, enggaklah. <laughs> Iya.
Oke. Oh, iya? <chuckles> <laughs> Iya juga sih ya memang ya. Nah oke oke, wah. Makanya memang itu ya agak ya karena faktor jarak juga ya, akhirnya tidak bisa, eee, romantis gi tidak bisa menjalin hubungan, gitu. Oke oke nah mhm?
Iya, fak betul. Heeh. Tapi masalahnya juga saya itu setiap mau begitu kalau udah teleponan, yah bucin lagi deh, ini lagi gitu loh, happy gitu dengar suara aja kita tuh kayak gitu Kak, video call aja itu udah kita bisa membuat happy karena kan komunikasi tiap hari juga gitu loh, Kak. Meskipun, dia sibuk dan saya sibuk juga, iya, itu komunikasi tiap hari ini hanya persoalan yang u nggak bisa gitu loh, belum bisa ketemu gitu loh, mau tinggal bersama dulu, karena aduh repot banget gitu. Nggak tahu ku juga kapan saya settle-nya ini pekerjaan gitu, Kak. Nah, sementara dia support heeh, sementara dia support system saya saat ini satu-satunya loh Kak, support system saya.
Iya juga sih. Iya iya iya, betul juga sih ya.